Yani, açıkçası ben her zaman şeydim böyle, ya, "Evet, abim ne yapıyorsa biraz onu kopyalamaya çalışmalıyım." dediğim için uyum sağlıyordum. Eee, ama şu an düşünüyorum ki kendime ait tabii ki kendi yolumu bulmaya çalışan bir çocukmuşum aslında. Yani yaş farkımız da olduğu için, uyumlu görünmeme rağmen daha sonra çok ikimiz de birbirimizden alakasız şarkılar dinliyor olduk, yani. <chuckles> Evet.
Hı hı. Tabii. Ha! Yani, eee, evlerde genelde bu şekilde işliyor işlerdi. Eee, küçük çocuk büyük çocuğu birazcık örnek alıyor. Doğru veya yanlış o ne yaparsa, eee, bazen hayranlıkla, bazen kıskançlıkla taklit edebiliyor. Peki sen abini taklit ederek, böyle, sen de bir müzik aleti çalayım, ben de bir şey deneyeyim. Belki aynı müzik aleti olur denedin mi?
Hı hı. <chuckles> Aynen. O kadar çok, eee, girişimim oldu ki. <chuckles> Evet, yani, mesela, eee, ilk gitarla başladım herkes gibi, ki hiç unutmuyorum çok saçma bir paraya, ₺40 gibi paraya bir gitar almıştım. Eee, annemi zorla Unkapanı'na götürmüştüm çünkü o zaman böyle çok yaygın değildi yani, eee, ne bileyim, müzik dükkanı, bilmem ne gibi yerleri bilmiyordum. İnternet bile yoktu.
Ya! Neler denedin? Ya. Ama Unkapanı da müziğin kalbi.
Evet, ya, evet. Eskiden daha da ya <chuckles> Aynen aslında. Yani, ilk orada gitar, eee, ııı, şeyim başladı, girişimim. Sonra başka bir sürü şeyle de devam ettim ama tutturamadım. <chuckles>
Doğru yere gitmişsiniz. <chuckles> İ var mı şu an hâlâ devam ettiğin bir müzik aleti veya şu an devam etmiyorsan var mı d önce onu sorayım?
Hı hı. Eee, şu an bu taşındığım evimde, yani, Türkiye'den getirdiğim tek bir müzik aletim var. Ukulele. Eee, çok küçük bir gitar. <laughs> Evet, çalabiliyorum ama, eee, hâlâ üzerine çok fazla düşmüyorum. Yine de çok seviyorum, yani, hani, kafama göre onu elime alıp biraz tıngırdatayım, bana iyi geliyor. <chuckles>
A! Ne güzel. Çalabiliyorsun. Tabii, müziğin müzik herkesi iyileştirir. Peki, merak ettim, sen bu ukuleleni ne zaman eline alıyorsun? Belki stresli olduğunda olabilir veya çok keyiflendiğinde veya her gün şöyle bir 5-10 dakika da olsa di denemeye çalışıyorum unutmayayım diye. Ne zaman çalmayı tercih ediyorsun?
Hı hı. Hı. Aslında tam olarak söylediğin gibi çünkü, eee, genelde unutmamaya çalıştığım zamanlar diyorum ki: "A, 1 dakika ya, bir deneyeyim hâlâ becerebiliyor muyum?" deyip o zamanlar deniyorum. Eee, ama müthiş bir tutku değil, yani, çalabiliyorum neyse ki. Güzel haber. <chuckles>
Hı hı. Görüyor musun hâlâ? Ne güzel, ne güzel. Arkadaşlarına da çalar mısın?